Ừm, mình hiểu rồi. Vậy thì quan trọng nhất vẫn là để cho những cái người phản đối ấy ch thì có thể hiểu được cái lý do và hiểu được cái cách mà mình sẽ xử lý vấn đề, đúng không? Ừm, vậy thì ờ, nhưng mà có khi nào á, bạn, kiểu như là, ờ, giải thích cho những cái phản đối của bố mẹ đấy, mà nhiều lúc cái cuộc tranh luận nó lại trở nên, ờ, không không được bình tĩnh lắm không? Kiểu như là cái cuộc tranh luận nó có thể gây ra to tiếng hay là có những cái sự mà, gọi là, như tranh cãi không?
Đúng rồi, đúng rồi. À, <laughs> thật ra thì, ờ, chưa bao giờ có những cái cuộc tranh luận mà to tiếng tranh cãi hết. Nhưng mà nhưng mà nếu nhưng mà nếu như mà có trường hợp nó xảy ra thì mình sẽ rất là giữ bình tĩnh. Tại vì lật sự là mình phải biết được là cái thế mình đang ở đâu. Thì cái thế mình là người phụ thuộc, mình cần tiền để mà đi du học, chứ bây giờ mà mình cãi gông cãi cổ lên mà cãi, mà, kiểu, cãi cãi cãi mà hông có lý, mà không có căn cứ á, thì, à, càng không thể nào mà củng cố niềm tin của ba mẹ của mình được, thì cái người bất lợi là mình. Nên là mình là phải cố gắng là bình tĩnh là thứ nhất nè. Thứ 2 là phải cố gắng là tìm kiếm thông tin nhiều thông tin, kiểu, mà thật á, nhất có thể để cho ba mẹ hình dung được cái bức tranh mình vẽ ra nó như thế nào. Thí dụ mà bức tranh mình vẽ ra nó tươi đẹp mà nó có nhiều cái cơ hội á, thì ba mẹ sẽ dễ dàng đầu tư hơn. <laughs> Ừm, ừm.
À, ôi, thế thì tốt quá rồi. Ừm. <laughs> Ừm. <laughs> Ừm. Ừm, đúng nha. Ừm. <laughs> <laughs> Ừm, quan trọng là cách mình kể cái câu chuyện và vẽ ra cái bức tranh, đúng không? <laughs> Ừm, ừm. Cúng rồi, mình hiểu rồi. Vậy thì đấy là cái lần này là một nó là một cái cuộc tranh luận mà nó cũng may mắn là, ừm, hai bên đã được hiểu nhau, đúng không? Và bạn đã có thể là, ờ, giúp ờ, bạn vẫn có thể thực hiện được cái ước muốn, đúng không? Vậy thì đã có cái lần nào mà bạn tranh bạn có cái sự phản đối từ người thân mà nó phản đối mạnh mẽ đến mức mà bạn không thể thực hiện được cái mong ước của bạn chưa?
Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Ừm. Đúng rồi, đúng rồi, ừm. Ừm.

À, cái kiểu câu của mình á, tại vì ba mẹ mình cũng cũng không cũng nhiều lúc nói chung là cũng không cũng cũng hông có chịu khó lắng nghe mình được, nên là mình, kiểu là, bây giờ bây giờ mình nói thì hay mình mình hay kêu là "Ba mẹ ráng nghe nè, ráng nghe nè." Rồi xong là bắt đầu mình sẽ nói ra, cái kiểu là, cái câu của mình hay nói "Ráng nghe nè, ráng nghe." Ừm.
Ừm, vậy à? Ừm, ô kê. <laughs> Đầu tiên là phải để phải phải phải, coi như là, ờ, làm sao để cho để chắc chắn là ba mẹ mình phải lắng nghe trước, đúng không? Phải lắng nghe thì mình mới có thể nói được. À, mình hiểu, mình hiểu.
Đúng rồi. Đúng rồi. Thì nói chung là bây giờ, kiểu như, mình cũng có công việc rồi, mình có cũng có có thu nhập rồi, mình cũng độc lập về tài chính rồi, nên là cái việc là mình nhún nhường á thì nó cũng ít lại, bắt đầu là mình sẽ có những cái thái độ, ờ, khác nữa. Là mình hông ý ý là mình là mình sẽ cố gắng thuyết phục ba mẹ bằng một cách mạnh mẽ hơn, kiểu như là thí dụ như dạo này ba mẹ mình hay mua những cái đồ mà, kiểu, của TikToker hoặc là những cái người bán hàng trên online hay mạng đó. Đó là đồ
Ừm. <laughs> À, à, à, cứ mua shop, ư, shopping online, đúng không? Ừm.
Đúng rồi, cái kiểu mà, mấy cái đồ mà thực phẩm chức năng hoặc là những cái loại kem, hoặc là những cái gì đó nó rất là hại cho sức khỏe, mà, kiểu như là, mình nói hoài hông chịu nghe á, thì đúng rồi.
Hiểu. Ừm, nó không ờ, mà nó không hề có có những cái chính chứng chỉ gì, nó không có tiêu chuẩn gì, đúng không? Nó là những cái đồ mà không được, ừm, kiểm soát gì cả.
Đúng rồi. Đúng rồi. Thì mình làm bây giờ là mình muốn là ba ba mẹ mình là phải thay đổi cái thói quen tiêu dùng, là chọn những cái đồ tốt mình hãy mua, tại vì bây giờ thì, ờ, tài chính thì cũng có, cũng đâu có cần phải mua những cái đồ rẻ như vậy, chất lượng lại hông tốt. Nói chung là hai người ý kiến nó rất là khác nhau, nói chung là cứ cãi nhau cái vụ đó hoài à. Nên nói chung là mình cũng lên thêm một kế hoạch, à, cho coi những cái thành phần này nọ hoặc là cho những coi coi những cái lời nghiên cứu bác sĩ, tiến sĩ này nọ để cho tin á, nhưng mà cũng hông chịu tin mà cứ tin mấy con bán hàng trên đó không à. <laughs>
Ừm, ừm, mình hiểu. Ừm. <laughs> Mình thấy đây cũng là một cái vấn đề khá là nan giải của rất là nhiều người con bây giờ đấy. <laughs> Ừm.
Ừ. Đúng rồi, cứ tin cứ cứ tin mấy con đó hông, mấy con nó kêu ăn cái gì cũng ăn, kêu mua cái gì cũng mua. Lúc trước cái con Hằng gì đó, con Hằng Du Mục gì đó ừ, nó bán cái gì mà bán kẹo Kera nó cũng mua, ơ, ba mẹ mình cũng mua về ăn cho vô. Tùm lum, tè le hết, ừm, ừm.
Đúng rồi nha, rất là có một chuyện rất buồn cười. <laughs> Ừm, mình hiểu. Cái vấn đề mà lúc nào cũng có thể là rất là dễ tin những cái người bán hàng online, thì <laughs> c cũng vấn đề rất là nan giải và, gọi là, nhiều người vẫn chưa biết xử lý thế nào luôn á. <laughs>
<laughs> Đúng rồi, ừm hửm. Đúng rồi.

Ừm. Vậy là ban đầu thì cái quá trình, ờ, sẽ nó cho một vài cái thành à, một vài cái kết quả nhìn nhìn thì có vẻ xấu, đúng không? Thế là người ngoài nhìn vào thì với cả ba mẹ của bạn nhìn vào mới đầu thì sẽ nghĩ là nó đang có kết quả xấu, đúng không? Nhưng mà sau khi cái quá trình nó hoàn thành thì mình lại có một cái kết quả rất là tốt và sức khỏe của mình lại được tăng cao, đúng không? Ừm, mình hiểu, nếu mà như vậy thì, ờ, cha mẹ có thể nhìn thấy rõ là nó sẽ có một cái kết quả tốt, chỉ cần qua cái quá trình ban đầu thôi, đúng không? Ừm.
Ừm, ừm, ừm. Ừm. Đúng rồi. <laughs> Ừm. Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, ừm. Đúng rồi, thường thì gia đình mình hay hay là cãi nhau là cãi nhau mấy cái vấn đề mà mình không có biết rõ, mà thí dụ như mình đã biết rõ cái vấn đề, mình biết đúng ai đúng, ai sai rồi sẽ không còn cãi nhau nữa. Thì bây giờ bây giờ mình mình đang chờ là cơ quan chức năng là tới kiểm tra từng bạn bán hàng online trên mạng á, rồi xong rồi đưa ra một cái báo cáo hoặc là có một cái bản án gì đó đặng cho ba mẹ của mình tỉnh ra. <laughs>
Ừm. <laughs> Ừm, mình hiểu. Ừm. <laughs> Ừm. Ừm. Mình hiểu. <laughs> Wow, chắc là cũng qua một vài cái cái đợt vừa rồi thì chắc ba mẹ của bạn cũng đã hiểu hiểu được dần rồi là những cái người bán hàng online đấy thì có vẻ như là đúng như cả con mình nói chứ cũng không cũng phải là ừm, chứ không thể hoàn toàn được tin tưởng, đúng không? <laughs> Mình hiểu, mình hiểu.
Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đ đúng rồi, đúng rồi. Nói chung là ba mẹ mình, ờ, vẫn còn đang chờ một cái lời nói của mấy chú công an, mấy chú áo xanh đó. <laughs> Ừm.
<laughs> mình hiểu rồi. Ừm. Vậy thì qua cái c ờ, bạn cũng đã có khá là nhiều những cái kinh nghiệm về việc vượt qua phản đối đối với những từ những người thân của mình, đúng không? Vậy thì nếu mà bây giờ mà ví dụ như là một người sắp có một vài cái việc mà tranh luận hay là muốn có thể vượt qua được sự phản đối từ người thân ấy thì bạn có cái lời khuyên gì cho họ không?
Ừm. Ừm. À, thật ra nếu mà tranh luận về một cái vấn đề đó mà quyết định thay với ý có nghĩa là bạn thay đổi á. Thí dụ mà bạn thay đổi tốt đi thì bạn phải chứng minh được là bạn thay đổi tốt, là bạn có những cái bằng chứng hoặc là những cái phân tích cho nó kỹ. Đặng ba mẹ có thể hình dung ra được cái sự thay đổi của mình là tốt thì ba mẹ mới củng cố niềm tin được, mới tin được mà mà mình sẽ không có cãi nhau. Còn nếu như mà ba mẹ bạn nhìn nhìn nhìn cái bức tranh bạn bạn vẽ ra một cách mơ hồ mà bạn cứ gông cổ lên bạn cãi á, <chuckles> ba mẹ của bạn á sẽ phản ứng là quyết liệt để cho bạn ngưng lại cái hành vi thay đổi một cách tiêu cực của bạn. Nên là mình đầu tiên á tại vì thí dụ mà mình còn phụ thuộc vào ba mẹ về tài chính nè, về cái sự chăm sóc của ba mẹ thì mình phải cố gắng là biết điều. À, mình cũng phải là rõ ràng cho ba mẹ để ba mẹ là đừng có, a, phản đối quá gay gắt, ừm.
Ừm. Ừm, mình hiểu. <laughs> Đúng rầu đúng rồi nha. Ừm. Ừm, đúng đó. <laughs> Ừm, mình hiểu. Vậy thì quan trọng nhất vẫn là vẽ ra được một cái bức tranh mà có thể khiến cho ba mẹ và người thân của mình cảm thấy yên tâm đối với mình, đúng không? Và cũng là ừm, và khi mà mình còn phụ thuộc thì cũng đừng nên là quá là gay gắt và phải có một cách nói chuyện cho nó nhẹ nhàng và nó hợp lý, đúng không? Ừm, mình hiểu rồi. Ừm.
Ừm, ùm. Hoàn chỉnh, đúng rồi, ừm, ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Ừm. Đúng rồi. Đúng rồi, thì đúng rồi. <laughs> Tại vì nhiều lúc bây giờ cãi bây giờ là cái người chịu thiệt là mình á. <laughs> Ừm.
Vậy thì ờ <laughs> Đúng đúng đúng. <laughs> Ừm, vậy thì qua cuộc nói chuyện hôm nay thì mình đã được biết thêm rất nhiều những cái trải nghiệm và những cái lời khuyên rất là hữu ích về về cái việc vượt qua phản đối từ người thân nhá. Cảm ơn bạn rất nhiều nha.
Ừm, ừm, ừm, ừm.